هي الموضوع اتفتح وإحنا رُحنا قَلَب جَد فجأة، ولقيت حد مُتحمس جدًا زيي، طب يا جماعة ما ما ما دام هي قريبة كده وسهلة طب ما إحنا عندنا أجازة ج داخلة علينا طب ما ن نجرب مش عارف إيه، لقينا جروب اتكوِّن على طول على الWhatsApp ورُحنا منزِّلين على جروب الشركة يا جماعة مين حابب إن هو يعمل skydive وكده والبنت اللي قالت أخوها نَط جابت لنا اللينك بتاع الشركة. الموضوع حصل حرفيًا في ربع ساعة.
هايل، كل حاجة اتسهّلت. أيوه، كل حاجة اتسهّلت مشيت طبيعي كده.
آه. فلقينا بقى ولقينا بنحجز الطيران، بنحجز الأوتيل بنحجز ال بتاع شقة لينا مك بقينا س إحنا بقينا 6 يعني 6 قرروا إن هُم الموضوع تمام يالّا بينا، وكلّنا جنسيات بقى مختلفة، حد إيطالي على حد ألماني على حد مصري على حد مش عارف إيه. فالموضوع كان في ناس قالت أنا هاجي أتفرج مش هانُط، وفعلًا في 2 جُم عشان يتفرجوا على الموضوع هُم حابين بس يشوفوا مش حابين فهو يعني إحنا سيبناها مفتوحة يا جماعة دي رحلة weekend 3 أيام معاها يوم أجازة مش عارف زيادة عشان كانت رح أجازة وطنية والّا مش عارف إيه، فإحنا هنروح ننُط وفي الآخر هن أدينا بنلِف في البلد وهنأجر عربية وهنتبسط ونعمل كل الكلام.
إمم. آه. إمم. وفي ناس بس جات تشوف ال الإجراءات والأجواء شكلها إيه وبعد كده هي تبقى تقرر بقى مع نفسها، اهم.
ف بالضبط، بالض يعني هو م يعني قالوا لأ أنا عُمري ما هانُط وكده بس أنا حابة أشوف الناس وهي بتعمل الموضوع ده. بس، حجزنا الأوتيل وحجزنا الحاجة وحجزنا الأوَّض وحجزنا كل ده، وحجزنا عربيات بقى قُلنا بما إننا جروب كبير خلّونا بقى بان بلا مواصلات بلا نيلة، نج أجر عربيات ونبقى براحتنا ونروح بقى من حتة لحتة ونشوف ونتفسح وكده. فكانت آآ إمم.
إمم. حلو أوي. طب ب آه أنا احكِ لي بقى عن اللي هو لمّا طلعتوا بقى الطيارة و والاستعدادات، يعني هل أصلًا شرحوا لكم الأول أنتم بتعملوا إيه؟ هل في حد نَط معاك مثلًا هو يبقى عنده خبرة أكتر؟ يعني إيه اللي حصل؟
آه. إمم. أ بُصّي هو بيبقى ل أولها شوية ورق وإجراءات لأن أنت لازم ت حالتك الصحية تبقى تسمح وكده فبي فأنت وإحنا وصلنا للمكان ويعني إحنا بيتنا في الأوتيل ورُحنا تاني يوم الصبح فريش بقى وكده ومَضينا بقى الورق وقاعدين نتفرج على الناس وهي بتنُط وبنمضي بقى على الحاجات والإقرارات وإن إحنا صحتنا تمام وإن إحنا ما عندناش أي أمراض قَلب والحاجات دي كلّها لازم تبقى أنت ماضي عليها إن أنت تمام. وضبّطنا حد يصوّرنا ودفعنا الفلوس وكده والحاجات دي. بس، ورُحنا بقى آآ قاعدين بقى جابونا لمّا بييجي دورك، إحنا بنبقى قاعدين بنتفرج كل ده قاعدين في كافيه برّه كده بتبقى قاعد تتفرج على الناس في الطيارة بتطلع وهُم بينطوا وينزلوا وأنت قاعد تتفرج وتتحمس بالموضوع. آآ وبعد كده بقى بيلمو
إمم. إمم. حلو أوي. بتتحمس بقى والّا بتخاف؟

أظُنّ هو كان يعني مفروض ده يبقى الReaction الطبيعي، بس أنا ما أعرفش الحالة اللي أنا كنت فيها دي Euphoria والّا كان إيه، بس الواحد أنا كنت يعني أنا أقول لِك أنا نطّيت تقريبًا آخر واحد في الطّيّارة، أنا اللي كنت قاعد ورا، فأنا يعني عقبال ما خرجت من الطّيّارة هُم بي بالترتيب، فالناس بتبقى اللي هو ال بينُطّ معاها، بيشدّها عشان تنُطّ، أو بيزوقّها عشان تنُطّ. <tsk> أنا طالع في الفيديو، باشد الراجل، أنا اللي باشد الراجل، عشان أنُطّ، يعني اللي هو يا ابني استنى باعدل لك رقبتك، بعد أنا لابس النَّضَّارة وبتاع، والإبتسامة العريضة <tsk> اللي هو في إيه، يعني أنا حي يعني للحظة كده لمّا شُفت الفيديو آآ أ ممكن يكون حد اتخضّ، ده عنده ميول انتحاريّة يا عمّ، والّا ده مجنون ولا ده إيه. <tsk> <laughs> أنا كنت بصراحة ما أعرفش إيه كمية أدرينالين رهيبة، رهيبة فوق ما أتخيل أخ 4000 متر وبتاع، وأنا شايف بقى الأرض بعيدة أوي وكده <tsk> بس
<laughs> <laughs> أنت بَقَى طلعت بتنُطّ أنت ال <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> هي الفكرة إن أنت عندك أصلًا الأدرينالين، موجود من قبل أصلًا ما بتبقى بتنُطّ، يعني المفروض إن الأدرينالين ده هيعلى لمّا تكون بتجرب التجربة نفسها، أنت عندك من قبليها.
يعلى بَقَى أوي، ده لأ، ده ت آه، من قبليها والطَّيَّارة بتطلع أصلًا أنت شايف الأرض قاعدة تبعد، وبتشوف اللي قُدّامك بيترموا، زي مثلًا الدّبيحة اللي هي مسحوبة <laughs> المفروض تخاف، أنا ما أعرفش رَدّ الفعل ده جه منين، م مش ها مش هاقدر أكدب، بس هو إحساس جديد اتضاف لي، أول ما نَطّيت من الطَّيَّارة، أول ما نَطّينا، أنا فعلًا لأو
<laughs> إمم. طب إحساسك بقى وأنت نازل، أنا عايزاك تقول لي اللي هو وأنت بقى خلاص نطّيت، وأنت نازل بقى كده، إيه ال إيه الإحساس، يعني هل في ناس مثلًا ب بتحِسّ إن هو رُوحها بتتسحب كده، لإن هي برضه يعني 4000 متر، بس هي برضه مسافة، فأنت حَسَّيت بإيه؟
آه. إمم. إمم. <laughs> أكيد، آآ، آآ يعني بُصي مهما أنا حكيت لِك هي الفكرة إن هو في إحساس جديد أنا حسّيتُه، أول مرة أحسُّه في حياتي، آآ يعني زي السّمع، زي ما أنا باشرح لِك السّمع، الشّمّ مش عارف إيه، أنا حاسس إن فيه إحساس جديد اتضاف لتشكيلة أحاسيس ما كُنتش عارفها قبل كده إن هي موجودة، لإن في لحظة مُعيّنة، بعد أما أنت تنزل من الطّيّارة كده، و السَّحبة الأولانية دي بتعدي، بعد كده كُلّ الوزن اللي على جسمك بيختفي، لإن في ضغط جَوِّي، وفي ال ال اللي هو الضّغط والجاذبيّة بيعاكسوا بعض، فكُلّ الأوزان والأحمال اللي على جسمك بتختفي في لحظة، أنت بتِحسّ إن أنت فعلًا مش مربوط بأي حاجة، ولا الإحساس اللي أنت ماشي ولا أي حاجة <tsk> فعلًا الدنيا وقفت، وانت في الهوا متعلِّق، إحساس مختلف عمري ما حسّيتُه في حياتي، إن أنا ما فيش Weight ولا فيش أي حاجة، كانت رهيبة.
إمم. اهم. إمم. آه، يعني أنت يعني أنت مش بتحِسّ إنّك بتن يعني ما بتحِسِّش إنك بتتسحِب بتنزل؟